や、あのね、もともと本読んでた時は、小説とか読んでたんですよね。うーん。で、ほんとにエンタメとして読んでいてそうですね。
ええ。あ、ああそうですか。そしたら あ、なるほど。じゃあリフレッシュっていう感じで ああ、そうですか。そしたら
うーん。ただね、ほんとに今疲れてて、あの活字を読むっていうのも結構ハードル高いなって感じになっちゃってて、そうなんですよ。
あ、そっか、確かに。あ、ほんとそうですよね。だってじゅうにじかん働いて、そこに休憩で本を読むとなんか脳が休まらない感じがしますね。
そうなんですよね。うーん。
ああ。 そうですね、したあ、あれはどうですか？じゃあ1週間のうちに働い働いてない普通の休暇の日もあったりしますか？
はい。 いや、ないですね。毎日働いてますね。
おお、あ、2、3か月はじゃあずっとなんですね？
もともとフリーランスだったので、あの特にその土日休みとかそういうのなかったんですよね。
うん。 あ、そうですか。そうす
なんで、その休日を作るっていう習慣がないのでただ今までは土日休みじゃなかったんですけど、そもそも1日働いてる時間が、なんかごじかんぐらいとか、あのすごい少なかったんで、別に休みなくても全然大丈夫だったんですけど
うん。 あ、なるほど。 はい。 うん。 あ、へえ。あ、そうでしたか。 あ、なるほど。あ、それが今は1日12時間が続いて <giggles>
そう。 <laughs> うーん、とかってなっちゃうと、ね、それであの休みいちにちもないですみたいな。<chuckles> どんだけブラックなんだってなっちゃいますよね。
ほんとですね。 ええええええ。 ほんとですよね。そうでえ、体調はどどうなんですか？
や、でもね、全然あの病気とかもなく、体はピンピンしてるんですけど、そう、ま、あくまでもね、自分で好きでやってるみたいなところはあるんで
うん。 ええええ。 あ、そうですか。じゃあほんとあのちょっうん。 あ、ああ、そうですか。なるほど。
そう。これがね、やらされ仕事だったら、ね、ちょっとしんどいかもしれないですけどそう。
うん。 あ、辛くなりますよね。そうですか。え、そのね、いそ仕事がお忙しいのは、ちょっ少しあのあれですか、めどが立ってるんですか？いつぐらいまでは忙しいなみたいな、あとちょっと頑張んなきゃみたいな。